ああ、ま、でも人生100年って最近よく言うので、あのまだ半分ですよ。
<giggles> そう。 ん、そう、まだ半分も生きるのに、もう、なんかこう、いろんな、こう不自由なこととか、なんかこう今までね、気にしてなかったことが、ちょっと、あ、無理しちゃいけないなとか
ええ。 ええ。 ええ。
おお、そうそう、そういうやっぱり、無理しちゃいけないなっていう場面が結構増えてきたりして。
ああ。あ、でも例えば、ろ老人があの、こけやすいとかいうのもあるじあるじゃないですか。老人ってこう、転びやすいとか。まあ、ああいうのも、日頃からちょっと体幹を鍛えて、で、ま、歩く練習とか、日頃からやっておけば、あの、いざ老人になった時に、そこまで転ぶ危険性も少ないかと思うんですよ。だから、今から少しずつ体力つけていって、体幹も鍛えるっていうのは大事かなって思いますね。
うん、そう、あとね うーん。 うん。 あ。うんうん、はい。 ええええ。 うーん。 うぬ。 あ、そうなんですかね。 はい。 ええ。 そうですよね。そう。だってまだね、人生半分以上あるかもしれないのに、なんか既にね、もう、あの、現役をこう終えるのかな、みたいな。
ええ。 ええ。 いやいや、<chuckles> もう、まだ <laughs>
なんかそういう、そうそういう感覚が、そう。だからね、そう、今までのこの倍をすごく元気に過ごすには、ほんと、どうどんな努力すればいいのとか、それもし
ああ。